देखिए, आज के समय में ना हर कोई स्टाइलिश दिखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऑथेंटिक यानी कि सच्चा स्टाइल अपनाते हैं। तो देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पहनावे से जुड़ा है, बोलचाल से या फिर खुद को ना, व्यक़्त करने के तरीके से?
जी। ये बिल कुछ भी हो सकता है अ, आपका पहनावा, बोलचाल या फिर जीवन जीने का तरीका। अस तो इससे क आपकी जो पहचान है ना वो उसी से बनती है। अ, आप कैसे बातें करते हैं, आप क्या-क्या पहनते हैं, आपका क्या जो स्टाइल है ना वो जो सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है। अ, जब आप जो जैसे हैं वो खुद ब खुद आता है, ना कि किसी का जो है आप कॉपी करते हैं, तो फिर वो आपकी पहचान कहीं न कहीं दब जाती है। तो मैं कहती हूँ इसका मतलब कि
जी, हाँ। ज़रूर। सही कहा आपने। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या आज के दौर में ना ऑथेंटिक रहना, ये मुश्किल होता जा रहा है?
जी, हाँ। अ, कहीं न कहीं अब सबके हाथ मोबाइल आ गए हैं और इतने सारे लोग जो हैं यूट्यूब अ, रील्स बना रहे हैं, लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। तो फिर हम कभी किसी न किसी चीज़ से अ, भटक जाते हैं, या फिर अब अब हमें लगने लगता है कि सामने वाला ये काफ़ी बेहतर कर रहा है, मज़ेदार कर रहा है, तो फिर हम भी उ कहीं न उसकी दक जो है नकल करने लगते हैं। और ये नकल करते-करते कब वो आपके अंदर आ जाता है अ, कि आप अपनी पहचान जो है जो कि कितनी ही खूबसूरत है अ, जो आपको लगता है कि वो शायद उतना अच्छा नहीं है, तो आप तुलना करने लगते हैं। तो इ हाँ, ये बहुत ज़्यादा जो है आजकल सोशल मीडिया के कारण इस पर प्रभाव पड़ा है।
बिल्कुल। जी। वाक़ ठीक है। ज़रूर। हाँ। वाक़ई। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तो ये बताइए कि क्या स्टाइल में ना सच्चाई दिखाने के लिए ट्रेंड्स को नज़रअंदाज़ कर देना ज़रूरी हो सकता है?
फ़्रेंड्स को नज़रअंदाज़ करना बिल्कुल अ, सही निर्णय नहीं है, यदि आपके अच्छे दोस्त हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आप ऐसे दोस्त हैं जो कि अ, खुद ही काफ़ी दिखावा करते हैं, तो उसके सामने जो है ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और कुछ अ, आप यदि वो आपके व्यक्तित्व की, आपकी पहचान की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों से दूरी बनानी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी अ, ना कि अ, कुछ उनकी नकल करके या फिर कुछ और बनने की कोशिश करें अ, क्योंकि आप उनसे दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। तो ह ये सोच काफ़ी कुछ जो है आपके रिश्ते कैसे हैं अपने दोस्त के साथ, उसपे निर्भर करता है।
ठीक है। बिल्कुल। ज़रूर। समझ सकती हूँ। हाँ। वाक़ई में, आपकी बात ठीक है और बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी बातों को रखा है। तो देखिए, ऑथेंटिक स्टाइल का मतलब सिर्फ़ कपड़ों या फ़ैशन से तो नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिसमें ना हम खुद को बिना किसी दिखावे के अपने असली रूप में दुनिया के सामने रखते हैं। तो, ये बताइए कि क्या हम वैसे दिखते हैं जैसे हैं, या वैसे दिखते हैं जैसे समाज हमसे उम्मीदें रखता है?
जी, बिल्कुल। जी। अ, ये बहुत कुछ आपकी सोच पर जो है अ अ, निर्भर करता है, आप जैसा सोचते हैं अ, वैसा ही आपके अ, व्यक्तित्व पे कहीं न कहीं झलक्ता है। अ, ये समाज से भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन, ये जो है नज़रिया सही नहीं है। हमें हमेशा खुद के अंदर झाँकना चाहिए और आपको क्या स अहज असहज लगता है, क्या स आपको अच्छा लगता है वो आपका दिल जानता है। तो हमेशा दूसरों की नहीं सुननी चाहिए। कभी-कभी सुन सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर जो ख़ूबी है वो सामने वाला बता रहा है कि, आप ऐसे करोगे तो और भी अच्छे लगोगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी उन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अपने पारवार परिवार वालों का भी कहीं सहयोग सा जो है, सलाह भी मानना मान सकते हैं क्योंकि वो आपको बचपन से देख रहे हैं, और हम हर चीज़ नहीं पाते अपने बारे में। तो अ, सोच समझकर अपने व्यक्तित्व में जो है, बदलाव लाना चाहिए। सबकी टिप्पणी जो है, कभी-कभी।
बेशक। ठीक है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जी, हाँ। बढ़िया। हाँ। समझी, अच्छा तो आपके लिए ना, सादगी ही असली स्टाइल है या फ़िर अलग से दिख दिखना?
हुँ। ये अ, बहुत अ, इस पे भी निर्भर करता है सादगी से रहना तो हमेशा अच्छा होता है किसी के लिए भी कि इंसान जो है हर इंसान अ भगवान ने हर इंसान को है खूबसूरत बनाया है। अ, अपने आप में अच्छा बनाया है, आपको देखने का नज़रिया जो है सही होना चाहिए। अ, तो आप जितना सादगी से रहेंगे आप ज़्यादा अ, कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी बनेंगे, ये मेरा मानना है। अ, लेकिन कभी अब जो है अ, कहीं जो है बाहर जाते हैं अ, तो उम परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ जैसे कि आप ऑफिस चले गए तो आपको वहाँ के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप वैसे नहीं जा सकते हैं जैसे कि आप घर पे रहते हैं। तो उनका अपना ड्रेस कोड होता है आप शादी में गए तो वहाँ पे उनके हिसाब से आपको तैयार होना पड़ता है जो कि गलत नहीं है। हम हमें जो है हर अ, इंसान की जो है, हर समारोह का जो है आदर करना चाहिए उसके हिसाब से अपना जो है ड्रेस चुनना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने। वाक़ई। ज़रूर, बहुत अच्छी बात है। जी, हाँ। सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल। ठीक है तो क्या कोई व्यक्ति ना बिना फ़ैशन के भी स्टाइलिश हो सकता है?
जी, बिल्कुल हो सकता है। अब आपका स्टाइल तो आपका खुद का जो है, जो अ, खुद का होता है। अ, ज़रूरी नहीं है कि अब आज जो फ़ैशन में जो चीज़ दिखाई जाती है जो भी ट्रेंडिंग होता है वही जो है अ, स्टाइलिश होता है। स्टाइल हर इंसान का होता है। रजनीकांत का भी था <chuckles> तो वो तो देखने में उतने खूबसूरत नहीं थे बट उनका स्टाइल जो है लोगों को पसंद आया वो तो इतनी सादगी से रहते हैं। अ, तो यही चीज़ है कि आपको अपने अंदर का स्टाइल खुद ही ढूँढना है और स एक तो स्टाइल जो है आपकी मुस्कुराहट से भी आ जाती है। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपकी क्या वो ख़ास चीज़ है जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है वो आपका स्टाइल हो जाएगा।
कैसे? बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल। वाक़ई। ठीक है। बहुत ही ख़ूबसूरती से बहुत ही सरलता के साथ आपने अपने विचार रखें हैं। तो देखिए मेरा ना आपसे ये भी सवाल है। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया तो सब लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सोशल मीडिया ने ना अ, ऑथेंटिक स्टाइल को कमज़ोर किया है या फ़िर बढ़ा दिया है? इसमें आपकी क्या राय हैं?
अ, ऑथेंटिक स्टाइल को कहीं न कहीं अ, तो कमज़ोर किया ही हैं। क्योंकि आप क्या देखते हैं? मैं ये बोलूँगी क्योंकि रील्स में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। क्या सही है, क्या गलत है? और हम बस भावनाओं में बह जाते हैं और अ, अब खुद को अ, जो है कहीं न कहीं क कमज़ोर समझने लगते हैं। कि उनको लगता है सामने वाले को बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। तो लगता है कि सामने वाला का व्यक्तित्व उस स्टा स्टाइल ज़्यादा अच्छा है, और हम भी वो करेंगे तो ज़्यादा ये हो जाएँगे। तो वहाँ कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे आपको समझदारी से पेश आना चाहिए, और आप क्या देख रहे हैं अ, और आपके लिए कितना सही है या ग़लत है। तो ये जो निर्णय जो है कहीं न कहीं आपको खुद लेना है और देखना पड़ेगा कि हम क्या देखते हैं? वो सही है आपके लिए ग़लत है। यदि वो अच्छा है तो अ, ट्रेंड बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी जो है वो ट्राय करके देख सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप अपना सकते हैं।
जी, हाँ। क्यों? बिल्कुल। ठीक है। हाँ। वाकई में। उ बिल्कुल। ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो कोई आपका ऐसा अनुभव है? जैसे अगर आप कुछ बताना चाहे। जब आपको ये ऑथेंटिक स्टाइल को लेकर के थोड़ी परेशानी हुईं हों?
परेशानी हुई तो अ, है, कभी-कभी होती है। क्योंकि मेरा जो है, मैं अपने घर का जो एक किस्सा बताना चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा अ, जो है कटे-चिटे कपड़े पसंद नहीं आते हैं। मुझे अनकम्फ़र्टेबल लगता है। मैंने वैसे पहना नहीं है, लेकिन मेरा स्टाइल है कि मुझे फ़ुल कपड़े पहनने हैं और लेकिन स्टाइलिश भी होना चाहिए। मतलब बहन जी टाइप वैसा भी नहीं लगना चाहिए। मैं सलवार, कुर्ता वाली भी नहीं हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, स्टाइलिश भी हो और अ, जो है कहीं से मुझे दिक्कत भी ना हो बैठने में, खड़े होने में या बात करने में। मुझे असहज ना लगे।
जी, हाँ। बिल्कुल, बताएँ। वाक़ई में। ज़रूर। ठीक है। समझ सकती हूँ। बिल्कुल। ब
तो ऐसी दिक्कत होती है। जब मेरी बहन जो है। वो बहुत ही अलग सोच रखती है तो, वो कुछ ऐसे कपड़े लेती है। तो लाती है तो मैं मना तो नहीं कर पाती। लेकिन मैं एक बार के बाद दुबारा पहन नहीं पाती।
<chuckles> अच्छा। ठीक है। ज़रूर मैं समझ सकती हूँ, आपकी बात आपने जो बातें रखी हैं। अच्छा तो ये बताइए कि क्या दूसरों को प्रभावित करने की चाह स्टाइल की जो ऑथेंटिसिटी होती है इसको कम कर देती है?
अ, दूसरों को प्रभावित अ, करना आप फ़िर से अ मैं सवाल को ठीक से समझी नहीं, फ़िर से बोलिएगा।
देखिए जैसे कई बार क्या होता है ना, कि हम बहुत ज़्यादा दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। तो उस बीच में क्या आपको लगता है कि जो हम स्टाइल को अपनाते हैं वो कहीं न कहीं ऑथेंटिसिटी को कम कर देता है हमारी पहचान को अलग बनाता है?
अच्छा। जी, हाँ। ऐसा होता है कि बहुत लोग का मैंने देखा है कि अब कुछ ही और को प्रभावित करने के लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो सामने वाली की पसंद तो है लेकिन खुद की पसंद नहीं है। अ, दूसरे को खुश करने के लिए आप जो है वो चीज़ें कर लेते हैं तो ऑथेंटिसिटी कहीं न कहीं ख़राब होती है। अ, तो इस विषय पे तो मुझे लगता है कि सामने वाले से खुलकर बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपकी पसंद क्या है, अ, और सामने वाले को यदि अ, वो पसंद अच्छी लगती है तो ठीक है आपको किसी और के लिए खुद को बदलना नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी।
ज़रूर। वाक़ई। बिल्कुल। ठीक है। बढ़िया बहुत ही अच्छी सोच है आपकी बहुत ही अच्छे विचार हैं। और बिल्कुल सराहनीय बात अपने बोली है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ऑथेंटिक स्टाइल ना उम्र अ, माहौल या फ़िर पेशे के हिसाब से बदल सकती है?
जी हाँ। ऐसा होता है कि उम्र जब हमारी कम होती है तो हमें समझ नहीं आता है, हम बहुत भटकता है हमारी चीज़ें। तुरंत हम चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं, सही-गलत में पहचान नहीं कर पाते थे तो हम अ, दूसरों को प्रभावित करने के लिए या किसी और को देख के हैं हम खुद अपने पे ट्राई करने लगते थे। अब जैसे-जैसे समझ बड़ी है, अब तो समझ में आता है कि हाँ, ये मेरी पहचान नहीं है, तो मैं ये करके जो है अ, अपने आपको कहीं न कहीं खो रही हूँ और वो चीज़ अब जो है समझना बहुत ज़रूरी है और सही लोगों से जब ऐसी चीज़ें हों तो अपने ब दोस्तों से बातें करें जो सच में आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपको समझते हैं ज़्यादा। तो वो आपको सही राय दे पाएँगे। तो जब भी ऐसी दुविधा हो, उलझन हो तो आपको अपने आस-पास के लोगों से जो कि आपको समझते हैं उनसे बात करनी चाहिए।
हाँ। ज़रूर। वाक़ई। ज़रूर। सही कहा आपने। वाक़ई। बिल्कुल। सही कहा आपने और सहमत भी हूँ मैं आपकी बातों से, अच्छा तो ये बताइए कि क्या जैसे अपने स्टाइल में दूसरों से प्रेरणा लेना ये ऑथेंटिक होना है या फिर कॉपी करना?
अपने स्टाइल से दूसरों से प्रेरणा लेना?
हाँ, अपने ही स्टाइल में जब हम दूसरों से कुछ प्रेरणा लेके थोड़ा बदलाव कर लेते हैं।
हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने आपको आप कहीं न कहीं अपने स्टाइल में दूसरी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं जो आपको और भी खूबसूरत बना रहा है, तो क्यों नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ये आपको खुद पे जो है ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि अ, आपका स्टाइल कहीं न कहीं खोना नहीं चाहिए, उसको बरकरार रहते हुए कुछ च थोड़े बहुत बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। अ, यदि उससे आपको अ, ज़्यादा आत्मविश्वास मिलता है और ज़्यादा खुशी मिलती है, तो हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, इसमें ऑथेंटिसिटी खोने जैसा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल। ठीक है। समझी। ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। अच्छा तो काफ़ी उत्सुक हूँ मैं इस सवाल के लिए भी आपसे ये बताइए कि क्या महँगे कपड़े पहनना और ऑथेंटिक रहना ये साथ में संभव है? इसका संतुलन हो सकता है?
अच्छा। <chuckles> जी हाँ, हो सकता है। अ, अब महँगे कपड़े या सस्ते कपड़े का इससे ऑथेंटिसिटी से ऐसे कोई अ, ढ अ, ड सीधा रिश्ता नहीं है। अ, स वो कप हाँ।
ज़रूर। कई बार हम दिखावा के लिए भी ऐसा करते हैं ना, महँगे कपड़े लेते हैं इसलिए।
जी। जी, जो कि गलत है, यदि दिखावे के लिए कर रहे हैं और तो फिर ये बिल्कुल गलत है या अब अप आपको अच्छा लग रहा है उस वस्तु को अपने आप में अपनाते समय तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अपना जो है खर्च और आपकी बजट वगैरह देख के ध्यान से करना चाहिए। यदि आप उस समय नहीं ले सकते हैं, तो बाद में ज़रूर लीजिए, तो छोटे-छोटे बदलाव करके आपको देखना पड़ेगा। और आप सच में बहुत श्योर हैं कि आपको उस महँगी चीज़ से आपको अच्छा लग रहा है और और आपकी ऑथेंटिसिटी में कोई फ़र्क़ नहीं आ रहा है, तो आप ले सकते हैं। उस समय नहीं तो कभी बाद में ले सकते, जब भी आप सक्षम हो।
ज़रूर। अच्छा। समझ गई। ठीक है। वाक़ई। तो मेरा देखिए आपसे ये भी सवाल है कि क्या स्टाइल जो है हमारा वो आत्मविश्वास से आता है? या फिर बाहरी रूप से?
<chuckles> जी, आत्मविश्वास से आता है, उसका ज़्यादा जब बड़ा रोल है और बाहरी रूप से भी आता है, क्योंकि जो लोग अ, ऐसा मानते हैं कि जो लोग अ, जो खूबसूरत होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं।
ठीक है। जी हाँ। अच्छा।
मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखा गया है, लेकिन ये सोच बदलनी होगी आपको। अ, ऐस हक कि हर इंसान जो है खूबसूरत होता है, बस देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। तो यदि आप अ, बाहरी रूप से खूबसूरत नहीं है, तो आपके अंदर वो बात होगी अ, जो अंदर से कि कि जिसके कारण जो है लोग अ, प्रभावित हो जाते हैं। किसी की आवाज़ से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के बात करने के तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि हमने पहले इसके बारे में बात की, कि ये कुछ भी हो सकता है बाहरी कैसा दिखना ही काफ़ी नहीं है। आपके पहनावे कोई-कोई अ, उतने अच्छे भी बाहरी रूप से कुछ लोग का ये मानना है कि नहीं, अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि उसमें इतना अच्छा लगता है कि सब आके जो है उसको काफ़ी अ, सराहना करते हैं। तो ये आपको आपका स्टाइल पहचानना होगा और इसके साथ-साथ चीज़ें करनी चाहिए। इसका केवल बाहरी अ, दिखने से कुछ नहीं होता।
ठीक है। बिल्कुल। बेशक। जी हाँ। सही कहा। वाक़ई। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। ज़रूर। ठीक है, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत अच्छे से, समझदारी से, आपने बात बताई। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, ये बताइए कि आजकल के दौर में जब हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो इसमें ऑथेन्टिक रहना मुश्किल होता जा रहा है?
हुँ, व्यस्त होने के कारण ऑथेन्टिसिटी हो सकता है। अ, कभी-कभी हो जाता है, इंसान हीं हैं, हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, कब हम किस भावनाओं में बह जाते हैं, किसी और के दबाव के कारण। जैसे कि घर पे हम अ, जो है माता-पिता के जो है दबाव उनका अलग रहता है, हमारी सोच अपनी जो है अ, ताल-मेल में नहीं बना पाते, जब हम अ, दूसरी जनरेशन अ, दूसरी पीढ़ी से डील कर रहे होते हैं। तो हाँ, ये सब कभी-कभी होता है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। कभी-कभी दूसरों की खुशी के लिए भी आप अपने आप को बदलते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अ, ये बहुत ही टेम्परेरी है। आपको आप अब लेकिन आपको सोच समझ के करना चाहिए।
जी। बिल्कुल। सही कहा आपने। ज़रूर। सही कहा आपने। बेशक, आपने बहुत ही अच्छाई बातें बताई हैं और देखिए, जब स्टाइल हमारे अंदर की सच्चाई को बाहर लेके आता है ना, तभी वो सच में हमें ख़ूबसूरत बनाता है और ऑथेन्टिक स्टाइल वही है, जिसमें हम खुद को छिपाते नहीं हैं, बल्कि हम खुद को खुल के जी सकते हैं। तो आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव और विचारों को जानकर के और मैं आशा करती हूँ कि हमारी फिर से बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। सही कहा। जी। सही बात है। जी, बिल्कुल। मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई।
जी।